Ouais, je voulais te demander des des conseils, parce qu'en fait, ça fait un certain temps que que je suis en couple et puis, mmh, c'est vrai que chacun a son rythme au final. Puis parfois, il y a la pression familiale, qui veut un petit peu accélérer les choses, même la pression, heu, en général hein, avec l'âge et cetera donc, heu, j'aimerais bien savoir si tu aurais des conseils pour éviter que cette pression, un petit peu de l'accélérer les choses, d'aller un peu trop vite alors que quel parfois on veut prendre son temps, pour, heu, s'engager de plus en plus. Eh ben, comment on peut faire pour, heu, que cette pression, elle nous affecte pas pas trop?
Ouais, bah, je comprends. C'est vrai que des fois, tu as tu as des proches qui peuvent te mettre la pression, même sans forcément que ce soit intentionnel, mais c'est quand même le résultat. Tu as la pression de la société aussi, c'est vrai. Alors déjà, tu te sens tu ressens que c'est qui? Toi, qui te met le plus la pression, heu, dans ton entourage?
Exact. Bah, écoute, je pense qu'en général, faut dire que les générations antérieures, les grands-parents, ils ont évidemment une vision, hem, tout était quand même plus rapide à l'époque donc, heu, on se met en couple directement, heu, mariage, heu, très rapide, enfant, très rapide et aujourd'hui, je pense qu'on a différents types de relation. Peut-être un un timing différent donc je dirais que c'est les générations un peu plus, heu heu plus antérieures en fait, par rapport aux aux nouvelles générations. Je dirais plutôt les grands-parents, on va dire.
Ouais, c'est sûr. Mmh mh. D'accord, ouais. D'accord, ouais. Grands-parents et et autres OK. Et mmh, alors, est-ce qui comment ça se présente? Tu dis ils te mettent la pression, mais c'est quoi? Ils font des des commentaires? Peut-être des réflexions du genre: «Alors, heu, quand est-ce que vous nous faites un enfant?», ce genre de chose? Ou c'est peut-être plus subtil, comment ça se présente, et comment tu le vis aussi, d'ailleurs?
Ouais, bah en fait, c'est jamais méchant parce que c'est t ça part toujours d'un bon principe, hein, ça part toujours du fait que, hem, pour eux, en fait, c'était une normalité de de tout de suite, hem, passer à ces étapes-là, alors que parfois au jour d'aujourd'hui, heu, c'est pas toujours le cas. Et ça, t d'autres ont d'autres il y a d'autres formats de relation, mais du coup, c'est par par des par des petits commentaires qui peuvent être: «Alors, heu» Enfin, des commentaires on va dire répétés: «Alors quand quand est-ce que c'est c'est le mariage? Alors quand est-ce que que les enfants? Moi je veux un ,heu, élargir la famille», et cetera. Donc un petit peu, mmh, <clicks tongue> ce type de commentaires pas méchants, mais qui sont parfois répétitifs et qui obligent parfois à justifier, heu, des choses qu'on n'a pas forcément envie de justifier. <chuckles>
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui, tiens d'ailleurs, ça me fait penser: comment tu tu réagis toi, face à ces petits commentaires? Bah genre; «Alors, heu, c'est pour quand le mariage et cetera». Que bah, comment ouais, comment tu fais pour, heu, pour répondre à ça?
Ouais. Beh, toujours avec tact, <chuckles> c'est-à-dire essayer de de répondre de façon, heu heu, que: «Oui, c'est quelque chose qui peut être, heu, envisagé». Mais aussi prendre un p essayer de faire prendre du recul, ce qui est pas toujours facile. En disant, heu: «Aujourd'hui, il y a beaucoup de formats différents, c'est pas, heu, en quelque chose automatique, quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire, heu heu, le meilleur moyen de pas divorcer, c'est de pas se marier». <chuckles> Ça c'est une petite une petite blague. Non mais en je je dis que l'engagement de 2 personnes en fait, il peut être, heu, via, énormément d'autres choses, en fait. Puis aujourd'hui, c'est tellement facile de de de divorcer que, pour moi l'engagement que j'ai avec une personne, c'est pas elle va il va pas forcément être plus fort, si, heu, je me marie. Alors évidemment, c'est symbolique, c'est beau et tout, mais peut-être que je vais déjà, même avant d'être marié, être aussi engagé à cette personne, heu, la respecter, et cetera et puis, heu, faire beaucoup de projets ensemble, j'aurais pas forcément besoin de cette étape-là.
Mmh mh. Ouais. Oui, c'est sûr. <chuckles> Mmh mh. Ouais. Ouais, beh ça c'est Bien sûr. Bah, ça c'est super intéressant. Est-ce que tu as essayé de l'exprimer, beh, exactement comme tu viens de le faire auprès de de ces personnes-là qui, heu, ont une vision un peu différente?
Ouais, bien sûr. Alors, c'est toujours délicat parce que, quand on toutes s heu, quand je parle des des grands-parents, hein, que j'adore évidemment, heu, l lis eux ils ont ils ont grandi, ils sont s leur, heu leur esprit est formaté en fait avec ce ce format-là, qui est pour eux il y a pas vraiment d'autre format du bonheur possible. Donc c'est difficile de de parfois leur leur faire comprendre. Mais petit à petit, parce que comme je le disais, parfois, souvent, c'est des commentaires répétitifs, petit à petit en disant: «Non, mais, heu, voilà, chacun à son rythme, heu, chacun, heu au final, le bonheur, heu, il peut se retrouver avec différents formats heu». Heu, donc petit à petit, je pense que le s il y a une petite ouverture d'esprit qui se fait, mais c'est toujours plus difficile. Je pense qu'on a la flexibilité d'esprit est toujours plus simple quand on est plus jeunes. Quand on est plus âgés, on a quand même plus de difficultés parfois.
Mmh mh, bien sûr. Mmh mh. Mmh. Ah. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. E est-ce qu'ils ont aussi peut-être un un aspect religieux là-dedans, ou c'est vraiment purement culturel parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu, eux.
Ouais, bah, du côté de de de ma copine, il y a un aspect religieux. Donc, heu, en plus hein, ça rajoute aussi à la tradition, heu, du mariage, le symbole hein, heu, l'église et cetera. Heu au au-delà de ça, heu, petite parenthèse, c'est, heu, aussi, heu, quand quelqu'un n'est pas, heu, catholique, <chuckles> est athée donc c'est forcément un autre symbolique. Donc, heu, il y a, heu, s parfois des petits m des visions différentes et des intérêts différents qui se qui se mêlent, heu, à la situation. Heu, et puis <clicks tongue> après je pense que l'important, c'est évidemment de de de parl pouvoir parler avec tact et cetera. Mais surtout de bien communiquer avec, heu, à dans mon cas avec ma copine, heu, a que les choses soient claires, que les choses soient heu, que l que c'est une question de rythme, c'est une question de de, mmh <clicks tongue> on va dire de, mmh, de but dans la vie. Mais chacun peut en avoir un différent, ce qui ne veut pas dire que l'engagement avec la personne est différent, c'est ça que je veux dire.
Ah, ouais. Bah, oui, bien sûr. Ouais bien sûr. Mmh mh, bien sûr. Ouais. D'ailleurs là-dessus, vous êtes tous les 2 sur la même longueur d'onde? Heu, sur par exemple un un éventuel mariage ou pas? Ou simplement plus d'engagement. C'est bon là là-dessus vous êtes tous les 2 au point?
Plus ou moins. Alors, c'est-à-dire qu'il y a toujours, hem, cette envie un petit peu, heu heu, dans le fond, d'avoir, heu, le moment du mariage, le moment de heu, un peu ce moment magique hein, au au-delà du fait que les deux familles se rencontrent. C'est ce moment un petit peu, heu, où la la la le couple est mis en valeur, qui est, heu, plus fort du côté de ma copine par exemple, heu, que que moi. Heu, et puis il y a aussi en t heu, ça s on parlait du mariage, mais si on parle en termes d'enfants, <clicks tongue> heu, il y a aussi, heu, le côté, heu l'horloge biologique comme on dit. C'est-à-dire au
Mouais. D'accord. Ouais, heu, moui, ça c'est truc très présent dans la société, ouais.
C'est ça. Puis o nous les les hommes, au final, on a moins ce problème-là parce qu'on on a moins de on est moins pressés, puisqu'on sait qu'on n'a pas de de cette horloge biologique qui est si, heu, présente. Alors que, c'est vrai que chez la femme, il y a plus de risques, plus on attend. Donc, heu, c'est des craintes qui sont légitimes et heu, et voilà, donc c'est c'est normal et puis après, d'un autre côté, c'est c'est beau
Ouais, ouais, ouais, c'est sûr.
que de de vouloir en fait, heu, passer des étapes avec la personne, heu, que l'on aime.
Ouais, bien sûr. Bah après, l'important, c'est surtout, voilà, de le faire à son rythme, comme tu disais tout à l'heure. En fait, c'est vous qui décidez, heu, quand est-ce que vous vous mariez. Si vous vous mariez, quand est-ce que vous faites des enfants, si vous en faites. C'est pas, voilà, c'est pas aux grands-parents ou à la société de décider. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est ce que tu leur as expliqué un petit peu, tes grands-parents? Tu vois, ils ont un petit peu plus d'ouverture d'esprit, petit à petit, est-ce que tu as essayé de leur en parler, mais avec ta copine, tu vois? Tous les 2, vraiment d'exprimer, bah, pour qu'ils voient, heu, qu'elle elle pense comme toi et vous êtes raccord et vous êtes heureux quand même, et tu vois de faire un peu front uni? Vous avez essayé?
C'est ça. Mmh mh. Ouais, bien sûr, bah, alors heu, généralement, d'ailleurs, ces commentaires-là arrivent quand on est quand je suis avec ma copine. Donc, heu mais je dois avouer <chuckles> que, souvent, la personne qui argumente le plus, qui essaie de justifier le plus, c'est plutôt moi, puisque moi, je suis plus, heu, convaincu que c'est pas forcément des étapes, heu, nécessaires immédiatement. C'est des choses qui peuvent se faire, heu, petit à petit. Heu, ou même dans certains cas, moi, c'est p je suis pas du tout contre le mariage ni les enfants, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je dis: «Ça peut être possible à un moment». C'est juste que je prends mon temps, je j'ai mon rythme et je considère qu'il faut d'abord solidifier, heu, tout le reste, parce que pour moi, c'est l'engagement le plus le plus grand, en fait. B b prendre soin d'un enfant, pour ça, il faut avoir, heu, toutes les conditions derrière en fait, toutes les conditions de stabilité pour que l'enfant puisse grandir, heu, au mieux. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est plus une question de faire les choses bien, plus que de ne pas vouloir les faire.
Ah d'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Bah, tu vois, moi je pense si, heu, j'imagine que tu le fais déjà, mais si s tu l'expliques comme ça à tes grands-parents ou à n'importe qui, tu vois, qui te met un petit peu la pression, même sans le vouloir. Bah, même si sur le coup, effectivement, tu vas pas leur faire changer leur mentalité, leur façon de penser, à force de le répéter et de montrer que, bah, vous êtes, toi et elle, heu, sur la même longueur d'onde, et que bah, vous vous marierez, quand vous vous marierez, si ça se fait, vous ferez des enfants, quand vous ferez des enfants, si ça se fait. Et voilà, d'expliquer ce truc-là de base solide et d'engagement vraiment, heu, aussi fort que possible a avant de passer les étapes suivantes. Bah, petit à petit, heu, il y a pas de raison qu'ils s'y fassent pas, hein. Je pense que tu fais déjà tout ce qu'il faut et que, bah, finalement, c'est plus une question de de patience et de persévérance, hein.
Mmh mh. Bien sûr. C'est clair. <chuckles> C'est ça, beh, moi, ce qu'en je pense faire, heu, ce qu'il faut pour être on va dire, heu heu, pas intègre, mais, heu, on va dire cohérent avec mes valeurs. Et heu, tout en communiquant et en en en en étant, heu, transparent là-dessus. C'est-à-dire pas pas mentir non plus, j'aime pas mentir, je préfère, heu, dire la vérité en étant transparent éga avec du tact. Et je pense que oui, c'est a la petite graine un peu qui qui fait son son chemin, parfois ça même si ça peut prendre du temps. Et puis, je pense qu'au final, montrer que, mmh, <smacks lips> qu'on est heureux, que le le, mmh, le notre vie de couple se passe bien, et cetera. Et que ça va dans la bonne direction, même si c'est pas au rythme, heu, d'antan, <chuckles> et bah au final, c'est ça, pour moi, la meilleure preuve en fait, pour rassurer la personne. Dire: «Voilà, tout se passe bien, vous inquiétez pas, les choses, petit à petit, se feront», heu, voilà, voilà. <chuckles>
Mmh. Ouais, je trouve ouais. Mmh mh. Mmh mh. Moui, carrément. Oui, parce que, voilà finalement, c'est, comme tu dis, c'est surtout eux, ils ont été formatés comme ça. Pour eux, un une relation épanouie passe par le mariage. Si vous vous mariez pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche. À force de leur prouver le contraire, effectivement, ils vont bien finir par réaliser, heu et puis voilà, comme tu dis, le mariage, heu, c'est surtout, heu, symbolique et culturel pour eux. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est que toi et ta copine vous soyez heureux. Donc, si vous leur montrez régulièrement, bah, il y a pas de raison que qu'ils continuent, tu vois, de de te mettre la pression. Enfin, je je pense que tu auras toujours des petits commentaires, parce que voilà, ça reste des personnes âgées, ça, c'est un peu un truc de personnes âgées de faire ça. Mais voilà, c'est j ce s pense pas qu'ils vont te mettre une pression de dingue, heu, tu vois? Vraiment, heu, que ça devienne vraiment néfaste, à mon avis, ça ça va même se calmer au fil du temps.
Tout à fait. Voilà. Exact. <chuckles> C'est sûr. Moui. Bien sûr. Et puis autour de nous, on a beaucoup d'exemples malheureusement, hein, de couples mariés qui ont divorcé. Donc, heu, <chuckles> malheureusement, c'est pas forcément d c'est là, on peut prendre un peu de recul, se dire: «Bah, peut-être que ça veut ça veut pas dire que c'est forcément la meilleure chose. Dans certains cas, il vaut peut-être même prendre son temps». Moi, ce que je dis souvent, c'est: «Ce qui prend son temps, ce qui ce qui monte, heu, petit à petit, mmh va si ça redescend ça redescendra petit à petit». Alors que si on monte trop vite, bah, on risque de de tomber, très vite et de haut. <chuckles>
Ah ouais. Mais oui! Voilà, exactement. Mmh, mouais, c'est vrai que c'est c'est un risque, c'est quelque chose qui arrive assez souvent et ouais, heu, ça c'est le genre de contre-exemple que tu peux montrer à tes grands-parents, leur dire: «Bah, ouais, mais regardez, heu, tant, elle, telle et telle et telle personne, ils sont tous divorcés après, heu, X années de mariage. Vous voyez, le mariage c'est plus aussi solide qu'avant, heu, c'est plus pareil, heu». Petit à petit, heu heu, ils v comprennent que les temps changent, tout simplement!
Mmh mh. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Je pense que plus que de belles paroles, c'est toujours mieux d'avoir des ex des exemples et des contre-exemples pour pouvoir un petit peu, heu, contraster les choses et puis prendre un petit peu de recul sur, heu, sur tout ça. Mais, heu mais voilà, petit à petit, hein. Il faut il faut avoir de la patience et du tact.
Ouais. C'est clair. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est c'est du long terme! <chuckles>
<chuckles> C'est clair. Bah, en tout cas, je te remercie pour tous ces conseils, ça m'a bien, heu, rassuré un petit peu pour, heu, savoir que je vais dans la bonne voie et puis je je réessaierai d'argumenter de la même façon, et pour les pour les prochaines fois. Donc, heu, c'est super, je te remercie.
Mouais! Mais je t'en prie, ça m'a fait plaisir et puis voilà, bon courage avec tes grands-parents!
Parfait. <chuckles>